Oke oke oke, baik baik. Bisa dimengerti sih sebenarnya cuman eee, terus, eee, pacar Kakak yang Kakak bonceng gimana responnya selama perjalanan itu kayak, rewel nggak atau mungkin percaya aja gitu mungkin ada takut-takutnya juga dia nih?
Oh. Enggak, itu kan aku habis nganter dia pulang ya, Kak, ya. Jadi aku pas balik ke rumah. Jadi kan tadinya aku lewat jalan gede, jalan utama, mhm. Lewat jalan utama, tapi berhubung lewat jalan utama ini juga deres banget ya Kak, ujan kan, jalan gede gitu karena aku juga takut, soalnya kan banyak mobil ya, deres, basah lagi jalannya. Ya udah deh lewat jalan yang enak, yang nyantai gitu niatnya. Ternyata malah bikin, hadeuh puyeng.
Oh gitu, oke oke. Hmm. Nah, itu dia. Mhm. Puyeng? <chuckles> Oh, jadi posisinya udah selesai nganter pacar ya? Dan selesai nganter pacar malah hujan deras gitu?
Udah untungnya. Betul untungnya.
Oke oke oke, tapi pas nganter pacar lewat jawa jalan yang sama itu, tadi pas jalan yang diaspal itu?
Enggak enggak lewat jalan utama, Kak.
Oh. Oh, jalan utama, terus pas pulang ya lewat jalan yang, eee, lebih apa, yang diaspal ini, alternatif? Oh gitu, biar lebih cepat. Ternyata malah ad ada perbaikan gitu ya? Oh, gitu. Oke, menarik sih kalau gitu. Nah, terus kan akhirnya balik lagi tuh ya setelah kayaknya da ada eee, malah milih lurus mentok malah ketemu sungai ya? Akhirnya balik lagi ke jembatan itu jembatan gitu ya? Kakak malah balik lagi ke jalan perempatan itu, Kakak pilih ke jalan yang bener tuh, ke yang tadi harus belok kanan itu kan? Nah setelah itu Kakak, eee, apakah langsung ke jalan waktu itu?
Mhm. Alternatif, ya. Niatnya, iya. Iya, turun ke bawah gitu, jembatan gitu. Iya, betul betul. Oh, tentu tidak. <laughs> disitu masih ada masih ada lagi tuh disitu ada belokan lagi nih kan ikut jalan gitu kan, Kak, ada pecahan ke agak ke kiri, agak nyerong sama lurus. Nah, ini mau kemana lagi mau kemana lagi mau kemana la
Oh tentu tidak, masih nyasar-nyasar gitu loh. <chuckles> Oke, mhm. Oke. Seenggaknya pilihannya lebih dikit ya?
Iya, tapi kan bener-bener kayak, apa ya, ini bener-bener kayak labirin gitu loh, Kak. Yang, eh, bertingkat gitu dari 4, 3, 2, 1 entar
Heeh. Berdiri. <chuckles> Oh, 3, 2, 1, oke. Pilihannya berarti, benar salah kalau kamu salah makin banyak pilihan, kalau bener makin sedikit pilihannya. Gitu ya?
Kayak gitu. <laughs> Kalau dipikir-pikir, iya juga sih ya?
Oke oke.